Oye, fíjate que te quiero contar que, bueno, hace poco terminé con mi pareja, y la verdad es que no me he sentido muy bien, ha sido momentos muy difíciles para mí. Y la verdad es que como que ya tenía mi rutina como muy establecida con mi pareja, y como que de la noche a la mañana se acabó todo, y y la verdad es que, no sé, me siento muy triste y me siento inclusive hasta enojada. Y un poquito de contexto. Con esta persona, este, duró un poco más de un año, lo conocí con a través de mi trabajo, entonces, también lo sigo viendo que en las juntas de teams, en las videollamadas de trabajo, a veces, inclusive tengo que interactuar con él por temas de algunos clientes. Y ay, no sé, ha sido muy, muy difícil, la verdad.
Ujú. Ya. Sí, te entiendo. Finalmente, las las rupturas de relaciones, pues, son complicadas, ¿no? Porque estableces tus rutinas con esta persona y, pues, empiezan a compartir y, pues, como dices, ¿no?, de de la noche a la mañana puede terminar, y digo, lo siento mucho que que que haya pasado y que te sientas así, y más que que se siguen viendo, ¿no? Pero, eh, yo creo que, em, finalmente, lo que te sugeriría que pudieras hacer es empezar con pasos pequeños, eh, como rutinas, o sea, el empezar a ajustar esas rutinas que antes tenías a las rutinas nuevas, el no sé, distraerte a lo mejor con con enfocarte en alguna actividad nueva, eh, el ir al gimnasio o algún algún curso de de de algo que te concentre y te mantenga como alejada de estos pensamientos que siguen girando en tu cabeza, ¿no? Y y te va a ayudar esto a a poder superar este duelo y, pues, estar cerca de, pues, de gente, de amigos, de familia que que regularmente, pues, convives y te puedan apo apoyar en este en esta etapa que estás pasando.
Ujú. Sí, fíjate que, pues sí, sí han sido difícil las rutinas. Sí tengo como apoyo. Pues, tengo a mis papás acá, o sea, no vivo con ellos, pero sí viven en la misma ciudad que yo, entonces nos apoyamos mucho y, este, mi mejor amigo la verdad, en cuanto regresé porque, haz de cuenta que era una relación a distancia, este, digo, nos conocimos por el trabajo y ya él venía, yo iba, él venía, nos veíamos en puntos medios y ya habíamos tomado la decisión de que, ¿sabes qué? Ya, hay que irnos a vivir juntos y, bueno, este, ahí fue cuando ya las cosas no salieron como pensábamos y me tuve que regresar y, y eso creo que fue muy difícil, como que regresarme, como dicen: "Como perro con cola entre las patas". Eso me me costó mucho trabajo, la verdad. Este, y básicamente, pues, también, o sea, mis papás fueron por mí al aeropuerto, me apoyaron. Un amigo, pues, cuando se enteró, me dijo de que: "Pues, chica, vamos a comer". Y ya fuimos a comer, pero la verdad es que hasta mi apetito ha bajado mucho. La verdad es que, no sé, me siento muy confundida de si fue la mejor decisión terminar o no, y como que, ay, no sé, cada día es un reto, la verdad, el simple hecho de despertarme me ha causado mu mucho trabajo.
Ajá. Ujú. Claro. Sí, entiendo que hubo muchos muchos cambios en tu vida, ¿no? Porque, a pesar de que es un trabajo a distancia, y que se empezaron a conocer a distancia, eh, entiendo, por lo que me dices, que se mudaron y empezaron a vivir juntos, y ahora no es que lo veas en persona, pero se encuentran a través de reuniones online, ¿no?
Sí, si exacto. Ujú.
Ya, sí. Sí, pues, mira, a ver, no te sientas mal, creo que es algo que que muchas personas viven y es un proceso, eh, pues, es autoevaluación, ¿no? Si si tomaste o tomaron esa decisión, eh, debió haber sido porque era lo que ambos necesitaban y tú necesitabas, a lo mejor, este este espacio, y si no funcionó el el que vivieras con esta persona, eh, pues, no te desanimes, ¿no?, son son cosas que pasan y no es una no es como un fracaso, sino son parte de de las vivencias que que que se tienen en la adultez. Y y enfócate en tu trabajo, en tus actividades, eh, qué bueno que tengas a familia junta y cerca de ti, que tengas amigos, y enfócate en en estas actividades y en estas personas para que te despejen un poquito tu mente y no esté tu cabeza como dando vueltas en las ideas de qué hubiera pasado, ¿no?
Ujú. Mm. Sí, me agrada mucho eso, creo que no quedarme, este, como est no quedarme o no como estancada, ¿no?, en el qué hubiera pasado, qué sería si, cómo hubiera, o sea, si hubiera dicho esto o si hubiera dicho el otro, o si hubiera como que el hubiera no existe, ¿no? O sea, como dicen: "Lo que fue, fue". Y me agrada mucho tu perspectiva de que, pues, mira, si no funcionó, fue por algo y fue porque las cosas no se dieron, o sea, lo él y yo la verdad lo platicamos, no fue así como que nos peleamos y agarré mis cosas y me fui. O sea, fue algo que él y yo como que fuimos platicando con el tiempo y y, pues, simplemente, las cosas no, pues, no se dieron como como quería queríamos. Sobre todo, pues, tenía como muchas actitudes, como mu era muy cel o sea, como que era muy inseguro de sí mismo y, por ende, como que era muy celoso y como que cada mensaje que alguien me mandaba, ¿quién es? ¿Y por qué te manda mensaje? ¿Y desde cuándo estás hablando con esta persona? ¿Y y me debería de preocupar? Y yo de que, a ver, o sea, me vine, literal, al otro lado de, pues, no del mundo, pero sí me fui un medio lejos, y le dije de que, o sea, la verdad es que no estaría aquí si no quisiera estar contigo y te digo, fueron como todas estas situaciones que
Exacto. Ya. Ajá. Ajá. Claro. Ya, pues, al final, no no no cruzaron ideas, ¿no?
que más que nada f Exacto, sí, o sea, la verdad es que no sé, siento que también muchas cosas que que, a lo mejor, no alcancé a notar o a vivir, obviamente, con él por lo mismo de que era una relación a larga distancia, como que sí lo viví todo de supermegagolpe cuando me fui y fue muy muy cansado para los 2 yo creo. Entonces, y, por ejemplo, ¿qué me podrías recomendar como, por ejemplo, para dormir? La la verdad es que me ha costado mucho trabajo dormir, porque me da me entra mucha ansiedad, porque todas las noches hablaba con él, ¿no? O sea, todas las noches era de que, ver cómo estaba, hablar con él, este, o sea, y Ajá, era justo parte de mi rutina, exacto, todas las noches era hablar con él, contarnos cómo estábamos, hasta inclusive llamadas de que cenar juntos y hablar todo el día. Y ahora en las noches de que, ¿y ahora qué hago? Y me entra una ansiedad horrible y, pues, obviamente, lloro mucho y todo eso. Entonces, ay, no sé ni qué hacer como para porque aparte ya me está afectando, ¿sabes? No solamente es como que la ansiedad y la emocio o sea, ya hasta me afecta en mi trabajo que no me estoy levantando porque, pues, obviamente, me dormí bien tarde ajá, sí.
Ujú. Claro. Ajá Ya. Sí, sí. parte de tu rutina, ¿no?, para ir a descansar. Claro. Es, este Sí, tu desempeño, tu energía. Claro. Mira, te podría sugerir quizás un par de cosas, eh, si te gusta escribir o tienes algún diario o, pues, igual y alguna vez te cruzó la idea de de, pues, de anotar pensamientos, creo que eso es muy útil, porque los los saca de tu mente y evita que estén dando vueltas y que te acuestes y sigas pensando en eso y no puedas descansar. Entonces, si manejas algún diario que esté cerca de tu habitación o de tu o de tu cama, y antes de acostarte escribes, a lo mejor, tus pensamientos o o algo que te haya pasado en el día y lo anotas, y después te vas a co a acostar, te vas a sentir más tranquila. O si no, eh, a lo mejor, si eres una persona muy activa, trata de hacer una actividad fuerte antes de irte a acostar, como, no sé, alguna clase en el gimnasio de de de aeróbics, yoga o algún tipo de de de clase que que que saque toda tu energía del día y te haga poder llegar a tu casa, darte un baño caliente y acostarte a descansar. ¿Has practicado o has intentado alguna de estas opciones?
Ujú. Ujú. Ujú. Fíjate que s no, o sea, sí había intentado como respirar un poco, pero, o sea, las noches antes de dormir, pero me agrada mucho lo que dices de agarrar, o sea, de que tener un libro cerca, sobre todo tenerlo cerca, porque si no lo tengo cerca y ya estoy en mi cama, no me voy a parar. Entonces, tengo ahí un buró, bueno, tengo mis 2 burós de la del de cada lado y me voy a voy a poner 1 de ellos, de que lápiz, pluma, y un pape pues, un librito, o sea, bueno, un cuadernito para poder ahí como que explayar todos mis sentimientos y como, que dejarlos en papel, y como qué pasa, y ahí se quedan, y yo ya, chao, a dormir. Y y fíjate que eso que mencionas también de cómo hacer aeróbics o cosas así, más que nada me gusta mucho la natación y el senderismo, entonces, creo que como que empezar de nuevo como a retomar estas cosas me agradaría, porque, bueno, también otra cosa que pasó es que me ha no es que yo me haya alejado así como a propósito de mis amigos, pero, pues, sí como que mi gi mi vida giraba alrededor de esta pareja y, pues, sí, olvidé a unas cuantas personas ahí. Entonces, a lo mejor, retomar o inclusive hacer nuevas amistades dentro de estas, pues, como de estas como de en en estas nuevas actividades, porque estudiar
Exacto. Ajá. Exacto. Okey. Ujú. Nuevas actividades o retomar las actividades, ¿no?, que te interesan.
Ujú, siento que sí estaría muy bien. La verdad es que me da un poco de nervios, como que, no sé, por ejemplo, si voy a hacer senderismo, a veces digo, voy con mi hermano y así, pero también he visto grupos de senderismo de nue de otras personas, y me da como muchos nervios, pues, como que empezar otra vez desde cero a conocer la gente, sí.
Sí. Ajá. Mm. Como entrar a algo nuevo, ¿no? Sí, yo creo que es un es un proceso natural, finalmente estuviste un tiempo, eh, con esta persona y te sentiste muy apoyada, y de repente ya no lo tienes, ¿no?, entonces, ahora necesitas con estas nuevas rutinas, eh, volver a estructurar tu, tu tus metas y tu visión del día, ¿no?, y es y definitivamente retomar pasiones que tenías, eh, es es muy, muy útil, y digo, como un consejo que podrías aplicar para esto de los grupos de senderismo, muy probablemente exista algún grupo en alguna red social, en Instagram, Facebook o o alguna página de Internet donde, estas personas se reúnan digitalmente y se coordinen para hacer estas actividades, entonces podrías, eh, buscarlas, o no sé si te si te da un poco de de miedo acercarte directamente, creo que podría ser un buen medio y así empezar a a empaparte más de de cómo se coordinan para reunirse y tú pertenecer a ese grupo, ¿no?
Okey. Sí, fíjate que no lo había pensado, que a lo mejor pues sí es un proceso, como tú dices, natural de, pues, poco a poco retomar todas mis cosas, retomar nuevas actividades y como que, pues sí, o sea, como que poco a poco iré, pues conociendo gente, iré teniendo más interacción social y ampliar mi círculo social, porque, sí te digo, como que siento que toda mi vida giraba alrededor de esta persona y de repente, ¡paz!, ya no está y y me quedé así como si me hubieran soltado en medio del mar y yo: "Pues, ahora para dónde le nado, ¿no?", o sea, entonces, sí, me gustan mucho tus recomendaciones, la verdad es que ya me siento un poquito más tranquila, al menos sé que ya voy a poder dormir mejor y creo que al dormir mejor, pues, poco a poco las cosas van a ir mejorando y y bueno, también el tema del apetito, pues iré comiendo poco a poco, aunque sean, cositas así como pequeñas, o a lo mejor hasta obligarme como en salir con mis amigos de que a comer a fuerzas a comer para que como obligarme socialmente a comer, ¿no?, pero la verdad estuvo muy bien.
Mm. Ya. <chuckles> Claro. Sí, sí, sí, a exponerte a estos momentos. Sí, pues yo creo que, a ver, es es un proceso natural, pero creo que lo tienes bien consciente de de qué necesitas, y yo creo que es solamente una etapa en la cual necesitas adaptarte nuevamente, pero, te deseo mucho éxito y te escucho muy segura de ti misma, y creo que vas a hacer las cosas muy bien, te deseo mucho éxito.
Gracias, que tengas una excelente tarde, gracias por escucharme y tus consejos, bye.
Bye.